Ah oui, c'est la situation qui te dérangeait plus, parce que, le travail en lui-même oublie le le c'est le côté CDI et emploi, hem, le travail en lui-même te dérangeait pas, t enfin, c'était pas la folie, mais bon, voilà, ça te
Beh, en fait dans la science, heu, je savais pas trop, mais je me suis dit que j'aimerais pas, en tous les cas, que c'était pas quelque chose qui allait me plaire. Bon la fac de langue, on en parle même pas parce que si je les débouchés étaient juste, heu oui pas intéressantes. Il y avait, les 2 c'était soit être prof, je voulais pas être prof, soit être, heu, traducteur heu de langue, ce qui m'intéressait pas non plus. Donc heu, je suis parti au bout de 3 mois, tu vois, et dans le commerce, non, le pour le coup, le travail, heu, me
C'est ça? Bah, inexistant. <laughs> Ouais.
me plaisait pas trop. En fait, ce que j'aimais peut-être un petit peu bien, c'était que le salaire était pas forcément fixe avec les commissions. Donc si je travaillais beaucoup, si j'étais bon, je vais gagner plus.
OK, ouais, tu avais ce coté performance quand même qui t'intéressait? Ouais.
Et mais hem mais après ça non, c'était pas un truc qui me plaisait beaucoup quoi. Puis même heu, l'endroit, là où l'entreprise où j'étais, c'était vraiment des des des requins, heu. Ah, Ils avaient vraiment beaucoup trop envie d'argent, ça se voyait.
Mmh. Ouais, tu aimais pas du tout, heu tu aimais pas du tout cet état d'esprit. C'était commerce dans quel, heu, secteur?
Ils vendaient des toitures, heu, enfin ils ils ils vendaient ils vendaient des rénovations de toiture. Donc c'était du porte à porte. Très agressif comme heu comme comme comme vente.
Ah d'accord, ouais non. D'accord ouais d'accord <laughs> je comprends que ce le milieu, t'ait pas forcément, heu que t'ait pas forcément plu, c'est compréhensible, hem, et ouais donc là où
<chuckles> Ouais voilà.
Quand est-ce que tu as réalisé que ça te plaisait pas, que tu voulais faire autre chose? Enfin que c que tu voulais v surtout pas rester dans ce milieu-là?

Heu et en fait, heu, je lui ai dit à mes parents: «Ouais» donc on était en mars, je leur ai dit: «Ouais en septembre, si j'ai rien, t'inquiète pas, je je fais une formation, je fais un truc, je vais pas rien faire, t'inquiète».
D'accord. Oui, oui, tu
Mais j'ai quand même quitté, heu, quitté l'alternance et finalement, donc j'ai tout misé tout misé dans le même panier. Et heu, le mec que je copiais a fini par faire n'importe quoi. Il a déménagé, il avait plus aucune psychologie, il faisait n'importe quoi, heu, avec du recul, c'était
Mmh. Alors qu'au début alors qu'au début, heu, les les résultats étaient corrects?
Pendant les 2 mois, il a j'ai commencé 1 mois et 1/2 après. Et le mois et 1/2 où il était où j'étais pas là, il a fait, heu, des résultats, heu, monstrueux. Puis je commence à arriver et puis, c'est un peu à peu près c heu, à ce moment-là qu'il a commencé à faire n'importe quoi
Ouais.
et heu, donc j'avais mis tous mes œufs dans le même panier. Heu, j'a j'é j'étais sûr et certain que ça allait me faire, heu, devenir riche en vrai. Genre, je dans ma tête, je me disais: «Fin d'année, j'ai 2-300 000 €,» genre vraiment des trucs démesurés de de personnes qui connait pas du tout le sujet.
Bien sûr, heu <chuckles> Ouais. Ah, oui mais alors avec, heu et tu avais mis combien, au début?
J'avais du mettre 600, je pense.
Ah oui, d'accord.
Donc heu donc n'importe quoi, heu, pour le coup, c'était démesuré, c'était pas du tout réel. Mais du coup, voilà, je connaissais pas vraiment le sujet, je connaissais pas le milieu. Et puis, bah, d c'est pas o puis, en plus, dans tous les cas, c'est c'est ce qui m'a fait grandir aussi dans cette histoire du coup, parce que ça a pas marché, hein, heu, vraiment pas du tout. J'ai j'ai pris 0 sous grâce à ça. Heu, il s'est arrêté très vite en plus.
Ah, de six cents à trois cents mille, oui. Oui. Tu as récupéré tes sous au moins ou tu les as perdus aussi?
Comment?